Capito. No, questa è una cosa che succede e quindi capisco che che non è semplice. È più semplice però il mollare rispetto che il concludere quello che ti sei prefisso di fare. Ehm, cerca comunque di cambiare un po' l'ambiente ad esempio in cui lavori. Se stai lavorando a casa tua, cerca di romanticizzare un po' il tuo lavoro: prenditi un caffè, vai a un bar, in una biblioteca. In modo tale che questo possa
Mh-mh. Mh Okay. Quindi dici magari di di staccare un po' dal mio ambiente dove lavoro attualmente.
S sì, sì. Cerca di staccare dall'abitudine, perché m magari vedi una persona che sta facendo qualcosa e ti dici: "Ah, questo potrebbe essere un'idea". O, mhmm, stai vedendo qualcosa quindi, ecco, <tsk> cerca di cambiare ambiente perché mhmm, può sembrare scontato ma ti può aiutare davvero molto.
Okay. Quindi magari dici che mhmm, cambiando ambiente di di lavoro po potrei riuscire a trovare un attimino quella spinta che mhmm, che mi porta a ottenere questo risultato che, uhm, devo portare?
Certo, certo, avrai stimoli diversi, no, uhm, ad esempio, uhm, a casa tua potrebbero esserci le stesse pareti, le stesse immagini, lo stesso computer, uhm, le stesse persone. Però se tu vai in biblioteca potresti vedere persone diverse, ci potrebbero essere musiche diverse, ci potrebbero essere conversazioni diverse.
Mh-mh. Sì, è vero, anche perché non ti nego che non ti nego che in questo periodo, quando sto lavorando a questo progetto, mhmm, sto principalmente lavorando da casa con 2 computer, 2 telefoni ed è veramente veramente molto, molto pesante.
Mh.